Hello!
Hi, magandang umaga.
Magandang gabi, gabi na ah. <chuckles> Oo. Oh, <scoffs> umaga. Mm, <chuckles> kamusta naman? Ay, ano, hmm. Ako din naman okey lang din naman. <scoffs> So, yun
Ay, gabi pala, <laughs> gabi pala, nasanay ako sa umaga kung may kausap. <chuckles> Ah, kumusta ka naman? Ay okey lang. <chuckles> Ako din, okey din, kadadating ko lang. Ano ko, galing ako sa labas, mainit kasi sa bahay.
Ah. Kaya nga, eh. So, may ano pala ako, ah, may gusto kong, itanong <chuckles> sa iyo. Okey lang ba?
Mm. Mm, sige Okey lang, sige.
Mm, sige. Ah, pa'no mo pinapahalagahan ang mga ala-ala, kasama ang mga mahal mo sa buhay? Kasi 'di ba sabi mo nga kauwi mo lang. <chuckles> So, parang lumabas ka ata, sila ah, kasama mo sila? wow.
Oo, kasama ko pamilya. Oo, oo, 'yan. Napakaano, ah, napakasakto ng tanong mo, kasi 'di ba. Sabi mo paano ko pahalagahan ang alaala kasama ang mahal ko sa buhay. Um, pinahalagahan ko talaga bawat alaala kasi maikli lang ang buhay nating mga tao 'di ba? So ngayon kahit oo nga, so 'pag may ano talaga, 'pag may time talaga lilikha talaga tayo ng ala-ala, gaya ngayon, Semana Santa wala tayong masyadong gawain 'di ba? So, ano lang, kahit simpleng ano lang, nagpunta lang kami sa mall tapos tini 'yung mall kasi na pinuntahan namin may dagat sa harap, kaya ayon standby, standby sa dagat, kausap, kain lang oo, kain lang ng konti, tapon tapos usap 'di ba? Ikaw, anong ginagawa mo?
Hmm. Mm. Oo. Oo. Totoo 'yan. Sang-ayon ako sayo. Mm. Oo. Oo, mm. Mm, totoo. Oo. Wow! Ganda naman. Mm. Mm, sarap naman nun, oh. Ako, para sa'kin din? Ah, ngayon kasi hindi ako nakauwi ng probinsya ko kaya hindi ko sila nakasama ngayong Semana Santa. Pero sa'kin naman before, ah, naglalaan talaga ako ng oras sa kanila. Para 'yun 'yun din 'yung magiging ano, eh, pa parang pundasyon ng pagsasama bilang isang pamilya talaga, 'di ba? Mm, ganun sa'kin. 'Tsaka isa na din dun kapag halimbawa may mga okasyon sa'min nag-aano talaga ako ng mga picture, picture para 'yun kasi din nagsisilbing alala sa'kin, eh, oo.
Mm. Mm. Ah. Oo. Mm, oo nga. 'Di ba, kahit simple, oo, kahit simpleng, ah, sandali lang kasama ang pamilya, 'di ba? Mahalaga na para sa atin. So, yung simpleng ngang hapunan na magkasama kayo parang bihirang mangyari sa, panahong ito, kaya napakahalaga talaga. Sa akin naman, oo sige lang.
Eh Ikaw rin ba? Oo nga eh. Oo. Totoo. Mm. Totoo 'yan. Oo, kasi ak Mm.